Ah, no, bueno, porque estamos hablando de protagonismo, es el es el es el actor, este, mejor pagado de la película, pero no es el actor principal. De la historia, no.
Yo digo, bueno, o no sé si es por mis sentimientos hacia Denzel Washington, que pienso.
Ah. <chuckles> Ujú. Ajá, sí. <laughs> Creo que estamos mas enfocados en ello. No, pero, ey, ey, ey, estoy de acuerdo con algo algo contigo. Eh, el el actor, que más destaca, que brilla, sin quitarle, este, la buena actuación de de, Ethan Hawke es el el señor el señor Washington. Actuación soberbia, es, es como Ujú.
<laughs> Sí No, de hecho, esa película, eh eh, o sea, yo, me acuerdo que la vi y me después me la encontré en en en un cassette, o sea, bueno, en en de esos eh, cajas de películas que luego tenían en Blockbuster. <chuckles> Y y dije, sí, sí la quiero. O sea, pero por Denzel, la verdad es que sí, siempre fue, siempre fui Denzel. <chuckles> La verdad.
<giggles> ¿VHS? Ah, okey. Ajá, ajá. No, como un actorazo, actorazo y y qué qué nos vamos a Johnny Q. ¿Quién no lloró con Johnny Q?